สวัสดีค่ะ
ครับ สวัสดีครับ
เป็นยังไง? วันอาทิตย์เรารู้สึกแบบเนือย ๆ ป้อแป้ <chuckles>
รู้สึก ใช่ <chuckles> เรียก เรียกว่าเป็นวันผ่อนคลายดีกว่าครับผม แต่ละคนก็จะมีวิธีผ่อนคลายแตกต่างกันไปเนาะใช่ไหมครับ? ของ ของคุณนี่เป็นยังไงครับ? หมายถึงว่า วันนี้ผ่อนคลายยังไงเอ่ย?
อ๋อ อือ ๆ ๆ ของเราเหรอ? เราว่า เรามีความเครียดหน่อย ๆ อะ ไม่รู้ว่าเป็นซึมเศร้าไหม? หรือว่าอะไร? เพราะว่าเราอะเปลี่ยนมาทำงานที่บ้าน แล้วรู้สึกว่า เราไม่ค่อยมีเพื่อน
อา ครับ อา ครับ อา ครับ
เออ แถวบ้านเราดูจะแบบเป็นคนทำงานนอกบ้านกันหมดไง วันธรรมดาเขาก็ออกไปข้างนอก อะไรอย่างเงี้ย เย็นเขากลับมาก็มืดแล้ว สอง ทุ่ม เราก็ปิดบ้านนอนแล้วเนาะ
อา อา ครับ ใช่ ๆ ครับผม
เออ มันก็ยังไงดีล่ะ ตอนเนี้ยเราก็ไปออกกำลังกาย ไปเล่นโยคะ ที่ ที่แบบช่วยผ่อนคลายได้เพิ่ม โยคะมันก็เล่นไม่ได้ทุกวันไง วันเว้นวัน
อา ครับ ครับ ใช่ ๆ ครับผม
อา อย่างอื่นก็ ทำไงดีอะ?
มันก็ อาจจะเป็น ครับ มันก็ ลองอะไรที่เป็นศิลปะไหมครับ? <chuckles> ไม่รู้เหมือนกัน
อืม อือ ๆ ๆ ๆ
ครับ อย่างเช่น เมื่อ เมื่อ คือเดี๋ยวเนี้ยงานผมค่อนข้างยุ่งเนาะ เวลา จะหากิจกรรมผ่อนคลาย อย่างมากผมก็จะได้แค่ดู ดูสปอยล์อะไรนิด ๆ หน่อย ๆ เพราะว่าเวลามันไม่มี แต่จริง ๆ ผมอยากจะทำอะไรที่มากกว่านั้นน่ะ คือปกติอะผมเป็นคนวาด แบบวาด วาดการ์ตูน อย่างงี้ดีกว่า ใช่ ๆ วาดตั้งแต่สมัย ร ใช่ วาดตั้งแต่สมัยเรียนจนมหาลัยก็ยังวาดอยู่ ทำงานใหม่ ๆ ก็ ก็ ก็วาดนะครับ แต่หลัง ๆ คือแค่งานก็เหนื่อย แล้ว เราก็เลยไม่ได้มีเวลาวาด อะไรประมาณเนี้ย ตอน ก็อยาก อยากจะกลับไปทำ วาดรูปเป็นงานอดิเรกเหมือนเดิม เพราะเรารู้สึกว่า เฮ้ย! มันก็ผ่อนคลายความเครียดดี แต่เว ลา มันยังไม่มี หวังว่าในอนาคตอีกสัก 2 เดือน งานมันจะเบาลง อะไร อย่างเงี้ย
ค่ะ อ๋อ โอเค ค่ะ อืม อืม อือ ๆ งานไม่ได้อยู่กับที่ใช่ไหมคะ? แบบไม่ได้เป็นรูทีนกิจวัตรประจำวัน คืองานมันเปลี่ยนไปทุกวันใช่ไหม?
มัน งานผมก็รูทีนระดับหนึ่ง แต่เป็น เหมือนงานเสริมมันจะเยอะกว่า แบบงานที่ งาน งาน งานประจำแหละ แต่หมายถึงว่า มี จำนวนมันเยอะกว่าปกติ จนมันกินเวลารูทีนไปสัก 2 เท่า อะไรประมาณเนี้ย อา พอ พอ พอเก็ตแล้วใช่ไหม? แบบเหมือนประจำ 7 ชั่วโมง โอทีไปสัก 7 อีก 7 อะไรประมาณเนี้ย มันก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างหนัก
อืม อือ ๆ ๆ มันเยอะมากเลยนะ
ใช่ มันก็เลยหาอะไรค่อนข้าง อือ จริง ๆ อะอยาก ผมรู้สึกว่า ศิลปะเนี่ยเป็นอะไรที่รู้สึกผ่อนคลายสมอง อะไรอย่างนี้ ค่อย ๆ ทำไป ดู ๆ ไป มันเป็นอะไรที่ดีมากนะคุณ แต่ว่ามันไม่มี เวลา ใช่ ๆ
อืม วาดรูปเหรอ วาดรูปเหรอ หรือศิลปะประมาณไหน? ศิลปะมันดูกว้างไง พอเราเลือก เอ๊ ศิลปะ เราจะทำยังไงดี? ศิลปะก็คือวาดรูป 2 ถักโครเชต์เป็นศิลปะไหมหรืองานฝีมือ?
อ๋อ มันก็เป็นศิลปะ เออ คุณ ผมรู้สึกว่า คำว่า ศิลปะ นี่มันน่าจะเป็นทำนองที่เหมือนเราใช้จินตนาการอะคุณ แต่อาจจะ ม อาจจะ ม ถ้า ถ้านิยาม ผมแต่งนิยายก็อาจจะเป็นศิลปะได้นะคุณ แบบแต่งนิยาย อะไรอย่างเงี้ย
อืม โอ้ โอเค เออ ๆ ๆ มีน้องแถวบ้านเขาก็แต่งนิยายขาย
อือ ว้าว! อยากทำเหมือนกัน <chuckles> ผมไม่มือ
เออ เขาแต่งนิยายขายลงในอินเทอร์เน็ตมั้ง เราก็ไม่รู้ เขาบอกว่า ได้เดือนหนึ่งหลายบาทเลย
อืม
อยู่ได้แบบไม่ต้องอะไร แบบใช้จินตนาการตัวเองแต่งนิยายไป อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็มีคนเข้ามาอ่านอะ เออ เวลาคนคลิกอ่าน เขาก็เสียตังค์อะ
อา ครับ
อืม เราก็ "อ้าวเหรอ ขนาดนั้นเลยเหรอ?" อะไรอะ ยังเด็กอยู่เลยด้วยนะ
ก็ ใช่ ๆ ว้าว!
อืม เราก็ "อ้อ ทำได้หลายอย่างเนาะ"
ครับ แล้วก็แบบ ม ครับ ก็ เลย เลยรู้สึกว่า เฮ้ย! จริง ๆ มันก็ พ ถ้านิยามศิลปะก่อน ผมรู้สึกว่า มันเป็นอะไรที่เราใช้จินตนาการทำ อะไรอย่างเงี้ย ผมรู้สึกว่า การแบบ เราหลงระเริงไปกับจินตนาการตัวเองมันเป็นการผ่อนคลายชนิด หนึ่ง <chuckles> อา ใช่ ๆ การแบบเพ้อ อะ <chuckles> ถ้าพูดในอีกมุมหนึ่งคือเพ้อ อะไรอย่างเงี้ย จบกัน แต่ แต่เวลาเพ้อออกมา มันก็จะเพ้อออกมาในหลายรูปแบบนะ ถ้าของคุณเป็นถักโครเชต์ใช่ไหม? มันก็จะเพ้อว่า ถักโครเชต์แบบนู้นแบบนี้ การไหลไปเรื่อย ๆ มันก็จะรู้สึกเหมือนผ่อนคลายเหมือนกันนะ ในมุมผม
ค่ะ อ๋อ อา ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ อา ๆ ค่ะ ได้แบบ ได้ลายนู้นลายนี้ อะไรอย่างเงี้ย วันนี้จะใช้สีไร? อะไรอย่างเงี้ย
ใช่ มันเหมือนการแสดงออกสิ่งที่เราอยากทำแบบหนึ่งเหมือนกันคุณ ในความรู้สึกผมนะ ใช่ ๆ
อืม เออ จริงนะ เวลาที่แบบศิลปิน สมมุติไปงานศิลปะที่แบบเป็นวาดรูป อย่างเงี้ย วาดภาพเงี้ย เวลาเราไปดูอะ เราก็ดูเลยนะว่าแบบ
ครับ
ว่าศิลปินเขาเป็นคนลักษณะไหน? เขาเป็นแนวไหน?
อ๋อ ครับ
ใช่ไหม อย่างเขาเป็นแนวแบบ ภาพออกมาเป็นแบบโลก สวรรค์ อนาคต โลก นรก อะไรอย่างเงี้ย มันก็ดูแบบ เออ มัน เขาก็จะมีแต่มัน แนวนั้นนะ ออกมา เหมือนเขาชอบ หรือว่าเขาจะอินกับทางนั้น
อา ครับ อา เป็น เป็นความเพ้อฝันของเขา <chuckles> เป็น เป็น ครับ อ ผม ก็
อืม ๆ ๆ เออ เราก็จะลองเหมือนกันนะเนี่ยว่า มันแบบยังไง? วันก่อนไปซื้อกระดาษวาดรูป 100 ปอนด์ โอ๊ย! แพงนะ เล่มหนึ่งเป็นร้อยนะ
อือ ครับ ครับ อ อ วาดไอ้กระดาษ A4 ก็ได้ไง คุณ ไม่ต้อง ต้องกระดาษ
อ๋อ ไม่ต้องขนาดปอนด์ก็ได้ถูกไหม? เป็นกระดาษ A4 ก็ได้ เออ จริง กระดาษ A4 หนา ๆ หน่อยว่างั้น
เฮ้ย! แต่ผม แต่ถ้าเป็นสีน้ำ มันก็ไม่ได้ นะ คุณ ขอโทษที สี เขาเรียกว่าไร สี แล้ว แล้วแต่รูป
ใช่ ใช่ ๆ สีน้ำ สีน้ำมัน อะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้เนาะ
อา ใช่ แต่มันก็ต้องกระดาษปอนด์อยู่ดี ครับผม ไม่ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ ผมไม่ได้ทำนาน แล้ว
เออ แต่ถ้าเป็นแบบ เออ ไม่ พอเราพาน้องไปเรียนศิลปะไง ให้เป็นศิลปะบำบัด อะไรประมาณเนี้ย เพราะว่ารู้สึกว่า เขามีความเครียด
อืม ครับ อืม
เออ เขามีความเครียด ก็เลยแบบพาน้องไปแบบลองดูว่า เฮ้ย! วาด แบบอะไรที่มันใช้มืออะมันจะดีขึ้นไหม? สำหรับ เอ่อ สำหรับเขา เออ เพราะเขาเป็นเด็กพิเศษไง
ครับ อา อา จริง ๆ อะ ผมรู้สึกว่า อาจจะไม่ใช่แค่วาดรูปอย่างเดียวก็ได้ หมายถึงอะไรที่เราได้ระบายจินตนาการออกไปอะ ในความหมาย อาจจะเป็นร้องเพลง แหกปากร้องเพลง อ่า อะ อะ อะไรที่ได้ระบายครับผม ผมก็พยายามนึกอยู่ ร้องเพลง แต่งนิยาย วาดรูป เล่นกีตาร์ เล่นกลอง อะ อะไรที่เหมือนเราได้ ช ใช้จินตนาการพรั่งพรูตรงนี้ มัน มันสามารถได้หมด แต่ที่ แต่ที่วาดรูปมันค่อนข้างจะ เขาเรียกว่าอะไรนะ มันค่อน ค่อนข้างจะเป็นที่นิยม เพราะรู้สึกว่า เฮ้ย! มัน มันอาจจะง่าย มันอาจจะง่ายระดับหนึ่ง หมายถึงว่า ไม่ ไม่ได้ง่ายที่จะเป็น เอกซ์เพิร์ต นะ แต่หมายถึงง่ายที่จะเริ่มลงมือทำอะคุณ ถ้าเทียบกับกิจกรรมอย่างอื่นเนาะ แบบความง่ายในการจะเริ่มลงมือทำ อย่าง อย่างร้องเพลง ผมก็รู้สึกว่าง่ายระดับหนึ่ง แต่เสียงมันจะเพี้ยน <laughs>
อา อืม ค่ะ อา ค่ะ อ๋อ ช ใช่ เออ ไม่เป็นไร ก็เหมือนเรายืนล้างจานไป เราก็เปิดเพลง เราก็ฟังเพลงไป เราก็ร้องไป อะไรอย่างเงี้ย
อือ อา ใช่ แต่ก็ แต่อย่างที่ผมบอกว่า ศิลปะมันคือการใช้จินตนาการเนาะ ถ้าร้องตามคนอื่นมันก็ไม่จินตนาการนะคุณ มันต้องแต่งเองอะไรเอง ซึ่งมันก็ยากแล้วไง ใช่ไหม? แต่ แต่วาดรูปเนี่ยมันก็แบบละเลงเลย ตอ ตอนนี้ผมยังละเลงไปเลย
ค่ะ อ้าว ถูก เออ มันก็ เออ มันก็แหกปากเอง อะไรอย่างงี้ไปเนาะ
ใช่ ๆ คุณ มันก็เลย ครับ
อ๋อ เนี่ย ๆ ๆ มันก็แบบ แต่ว่าก็เป็นอย่างหนึ่งที่ราคาสูงนะ ศิลปะอะ
ก็ มัน อืม ผมอาจจะมองต่างนะ ผมอาจจะมองว่า เปิดโปรแกรม Paint แล้วก็ละเลงก็ได้เลย เหมือนกัน
เป็นยังไง? โปรแกรมที่มัน ในคอม อะไรอย่างเงี้ยเหรอ?
คือ โปรแกรม ใช่ Windows Paint ไรเงี้ย เพราะเมื่อก่อนตอนผมเริ่มวาดรูป ผมก็มีแค่กระดาษ เขาเรียกว่าไรนะ สมุด สมุดหนังสือเรียนน่ะคุณ แล้วก็ปากกาเล่มหนึ่ง แล้วก็เวลา เวลาที่อาจารย์สอน ประกอบกัน 3 อย่าง ผมก็ได้รูปแล้วคุณ
อือ ๆ ๆ อ้าว เหรอ? ในไอแพด อย่างเงี้ยเหรอคะ?
อ๋อ ไม่ แล้วทีเนี้ย ส สมัยเรียนเลยคุณ ย้อนไปเมื่อ 20 กว่าปีก่อน แบบกระดาษเปล่า ๆ กระดาษ กระดาษ หนังสือเรียนอะคุณ <chuckles> แล้วก็ปาก แล้วปากกาที่ควรจะเอาไว้จด
อือ ๆ ๆ ๆ
เนื้อหาการเรียนอะคุณ แล้วก็อาจารย์ที่สอนอยู่ข้างหน้าห้อง ประกอบกัน 3 อย่าง ผมก็ ว วาดรูปไป อะไรเงี้ย เป็นสิ่งที่ไม่ดี เลยนะ <chuckles> อา แต่ก็จบมาได้ ใช่ ๆ
อืม ๆ อืม ค่ะ อ๋อ ใช่ แต่บางทีมันก็ทำให้เราโฟกัสอยู่กับอย่างหนึ่ง แต่หูเราก็พยายามฟังอาจารย์อะ เราว่านะ เพราะว่าเราก็เคยเป็นเหมือนกัน ไม่เป็นเหรอ?
อ้อ ไม่ครับ บักคุดครับ <chuckles> ไม่ ๆ ๆ ผมต้อ ต้องเรียนตามทีหลังตลอดเลย ครับผม
อ๋อ เหรอ? นั่นน่ะ ๆ แต่เราก็ไม่ถนัดวาดรูป หรือว่าแต่งเพลง แต่ว่าเราก็
ใช่ ๆ
เราว่า เรา เรา ศิลปะเราก็จะ อาจจะแบบเป็นพวกถักโครเชต์ หรือไม่ก็แบบพวก ค งานจัดดอกไม้ อะไรอย่างเงี้ย ผู้หญิ๊งผู้หญิงเนาะ
ครับ อา ผม อืม มันก็ดีคุณ ผมแค่รู้สึกว่า อะไรที่เราได้ใช้จินตนาการของเรา ทำอาหารก็ส่วนหนึ่งนะคุณ ผมเห็นบางคนทำอาหาร ผมก็เรียกว่า ร เป็นศิลปะเหมือนกันนะ ทำอะไรที่เราอยากทำ อะไรเงี้ย ครับ
อ้อ เหรอ? เออ ๆ ๆ บางทีไม่ต้องตามสูตรใครนะ เหมือนคิดสูตรใหม่เนาะ
ใช่ ๆ ๆ อะไรที่เราได้แบบใช้จินตนาการแบบพรั่งพรูอะ ไม่ ไม่ ไม่อยู่ในกรอบ แล้วเรา เราทำไปเรื่อย ๆ แล้วเราสนุกกับจินตนาการมัน อะไรอย่างเงี้ย แต่จริง ๆ ผมอาจจะนิยามศิลปะผิดก็ได้นะ <chuckles> จริง ๆ ถ้าคนเรียนสายศิลป์มา แบบ คุณ ศิลปะไม่ได้นิยามอย่างนี้ จริง ๆ ที่ผมพูดอาจจะผิดหลัก การ หมดเลยก็ได้นะ แต่แบบ อันนี้เป็นแบบความ ความรู้สึกผมว่าแบบ อะไรที่ใช้จินตนาการ มันก็น่าจะเป็นศิลปะครับผม
เออ อืม เออ ก็จริง ใช่ เพราะว่าบางคนน่ะพอพูดถึงศิลปะ ก็นึกถึงงานวาดภาพไปหมดเลยเนาะ
ครับ
เออ เหมือนอย่างเรา วันเนี้ยเราจะไปงานคราฟต์ใช่ไหม? มันก็เลยจะแบบ เออ มันมีอะไรหลายอย่าง มีกระเป๋า มีงานฝีมือ มีงานเย็บปักถักร้อย เอ่อ มีงานแบบเครื่อง เครื่องเงิน อะ อะไรอย่างเงี้ย มันก็ มันก็น่าจะเป็นศิลปะได้ไหมอะ?
อืม ครับ แบ เอ๊ ผมนึกออกอะไรที่ใกล้ตัวสุด ๆ อย่างหนึ่ง ที่ผมว่า มันก็เป็นศิลปะได้ จัดห้อง จัดบ้าน อะไรอย่างเงี้ยคุณ
อืม อ้อ ใช่ ใช่ เข้าใจได้ เพราะว่ามันก็ เออ มันต้องมีไอเดียเนาะ
งึก ใช่ไหมคุณ? ถ้า ถ้า ถ้าลองแบบ ม จัด ฮึ่ย! แบบหนึ่งสวย แบบหนึ่งสวย ถ้า ถ้าถามว่ามัน มันก็ต้องใช้คำว่า ศิลปะ นะคุณ ศิลปะในการจัดห้อง อะไรเงี้ยใช่ไหมครับ?
ค่ะ ๆ เออ จริง
เพราะ ยก ยก ยก ยกเว้นคุณจะจัดตามฮวงจุ้ย <chuckles> อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่ง ใช่ ๆ
อ้อ ฮวงจุ้ยอะเราก็มีความเชื่อว่าแบบ มันก็มาจาก กาก การใช้งานนะ
อา ครับ
อืม มันไม่ได้แบบว่างมงายไปเสียทั้งหมด เพียงแต่ว่าวิธีการ ส สื่อสารออกมาอะมันเป็นเรื่องของ ไปทางนั้นเสียเยอะ
อืม ใช่ ๆ ก็ มัน มันเหมือนเป็นกุศโลบายไหม? ในความหมาย ผมรู้สึกว่า
อืม อา ใช่
เราจะมานั่งอธิบายเหตุผลทุกจุดของฮวงจุ้ย อันนี้ผมว่ามันค่อนข้างจะ
ค่ะ
น่าเบื่อสำหรับคนฟัง ร เราสามารถพูดตัดจบได้เลยว่า เป็นคำว่า ฮวงจุ้ย ใน ในหลาย ๆ กรณีเนาะ นะ
ค่ะ อือ ๆ จะได้ไม่ต้องอธิบายยาว ๆ แต่เราเชื่อว่าคนโบราณเขาก็คงแบบ มันก็มีวิธีคำนวณมาแล้วแหละว่า เออ วางตรงนี้ เดี๋ยวเดินไปมันจะเตะนะ มันไม่เหมาะสม เปิดตรงนี้มันจะ แสงมันจะสาดไปข้างบ้านนะ เพื่อน เพื่อนบ้านจะไม่พอใจ อะไรอย่างเงี้ย
ครับ ครับ ครับ เนี่ย เนี่ย แต่ แต่เวลาคุณไล่มา คุณจะรู้สึก เฮ้ย! มันมีกรอบ ถูกไหมคุณ? แบบ เฮ้ย! เนี่ยมันมีกรอบนะ เราไม่ได้ดั่งใจเลย มันก็เลยรู้สึกว่า เฮ้ย! การ แบบการ เวลาเราทำอะไรได้ดั่งใจ มันจะรู้สึกให้เราสบายใจกว่า ไรเงี้ย เพราะว่าเวลาคุณพูดถึงฮวงจุ้ย มันก็มีไอ้กรอบนู่นกรอบนี่ เวลานั้นรู้สึกว่า เฮ้ย! เราต้องทำตามนี้หมดเลยเหรอ มันจินตนาการเราไม่ได้พรั่งพรู หรืออะไรเงี้ย ใช่ไหม?
อือ ๆ ๆ ๆ ๆ อา มันก็ดูจะขัดกับการแบบ ทำงานศิลปะอะ
ใช่ ๆ เพราะว่าแบบ เนี่ย เนี่ย แค่ แค่คุณเริ่มพูดมาก็ เฮ้ย แต่ตรงนี้ก็ไม่น่าได้ ตรงนู้นไม่ได้ ขัด ๆ ๆ เนี่ย ศิลปะมันจะแบบเหมือนพรั่งพรูด้วยส่วนหนึ่ง แต่มันก็ต้องให้อยู่ในแบบความสวยงาม แล้วแต่บุคคล อะไรอย่างเงี้ย
อา ๆ ๆ อืม อืม อ้อ
แต่ความรู้สึก ครับ
แต่ anyway มันก็เป็นเรื่องที่แบบ ไม่ว่าจะศิลปะแนวไหนอะเราก็ยังคิดว่า มัน เป็นเรื่องคลายเครียดเนาะ
ใช่ ๆ ครับผม
เราเคย เราเคยเอารูปวาดอะ สมุดวาดภาพเด็ก ๆ นี่แหละ
ครับผม
บางทีเราก็มาระบายสี เอาสีไม้มาทา แล้วมันอยู่ในกรอบเงี้ย เราก็ระบาย ๆ มันก็แบบ เฮ้ย มันก็ได้อยู่นะ มันรู้สึกแบบ เออ เรา เราได้โฟกัสกับ กับ
ครับ
กับสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้ามากกว่า
อืม อา ครับผม ก็เป็นอะไรที่ทำไปเพลิน ๆ เนาะ <chuckles> ใช่ไหม?
อา เออ ทำไปเพลิดเพลินมันก็ทำให้เรารู้สึกว่า เออ คลายเครียดลงไปได้
อืม งั้นก็
ใช่
ก็ จริง ๆ ก็อย่างที่ผมบอกนะ เหมือนถ้า ถ้า ถ้าเรา จริง ๆ อะ ถ้าเราทำอะไรที่รู้สึกว่า เราอยากทำโดยไม่มีกรอบมากอะ มันก็เป็นกิจกรรมที่เพลิดเพลินหมดแหละ ใน ใน ในความรู้สึกผมนะ แบบทำด้วย will will power ของเราอะ แล้วไม่ ไม่ ไม่มีกรอบเยอะเกินไป หรือ หรืออาจจะมีกรอบก็ดี แต่เป็นกรอบที่เราไม่ได้รู้สึกว่ามันขัด อะไรเงี้ย มันก็จะช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายที่จะทำ
เออ ๆ เออ อ๋อ อย่า เออ ๆ ถูก อย่างไปแบบ ไป ไปออกกำลังกาย ไปวิ่ง ไปอะไรอย่างเงี้ย มันก็น่าจะแบบ
ครับผม
เออ มันก็ไม่ใช่อีกเนาะ มันก็ไม่ใช่งานศิลปะ มันก็เป็นการคลายเครียดอีกแบบหนึ่งอะ
อา ครับ อา แต่มัน คือเหมือน เหมือนนิยาม เหมือนศิลปะคือการใช้จิต ใน ในความรู้สึกผม ศิลปะใช้จินตนาการ ถ้าออกแรงเป็นออกกำลังกาย <laughs> ใช่ไหม? อะ อะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่า เฮ้ย! มันผ่อนคลายนะ แล้วเราต้องเสียเหงื่อ แบบแต่ตี แคเทอกอรี ไปเป็นออกกำลังกายทันทีเลยเนาะ ถ ถู ถูบ้านก็อาจจะออกกำลังกายได้ เพราะเสียเหงื่อ แต่ถ้าถูบ้านแล้วเป็น แต่ถ้าถูบ้าน แต่ถ้าขัดกระจกจนเป็นรูปอะไรสักอย่างได้ ก็จะเป็นศิลปะขึ้นมาทันที อะไรอย่างงี้ อืม
อืม อืม ๆ ๆ ใช่ ๆ ๆ อา ใช่ เออ ดีเหมือนกันนะ ก็กะว่าจะแบบเอาสติกเกอร์มาติดกระจกบ้านเหมือนกันนะ มันบังแดดได้ด้วยไง แล้วก็แบบ เฮ้ย มันจะตัดยังไงดีให้มันสวยงาม แล้วก็ มันก็พรางตาคนได้ด้วย อะไรอย่างนี้
เหมือนกัน อ่า อันนั้น ครับ อัน อันนี้ก็จะติด ตีไป แคเทอกอรี ศิลปะทันที แต่ แต่ถ้าสมมุติคุณติดแล้วรู้สึกเหนื่อย <chuckles> ก็จะเป็นออกกำลังกายทันที อะไรอย่างงี้
อืม เออ มันจะเหนื่อยบ้างเนาะ เพราะแบบว่า เฮ้ย หรือมันจะเพิ่มความเครียดเพิ่มขึ้นก็ไม่รู้ ดูเป็นงานยากเกินความ สามารถ
เออ ว่ะ ก็ ก็มันก็มี เหมือนศิล ศิลปะ มันก็ถ้าทำ เราทำไปสู่ ถ้า ถ้าเราจะทำแบบเหมือนพัฒนา ผมว่า มันก็เครียดหมดแหละ ออกกำลังกาย ถ้าเราจะพัฒนาตัวเองแบบไประดับที่สูงขึ้น มันก็
เออ สร้างกล้ามเนื้อ สร้างซิกซ์แพ็ก มันก็เครียดขึ้นมาอีก
เป็น ใช่ มันก็เป็นความท้าทาย ก็เลยรู้สึกว่า เฮ้ย! ถ้าเราจะทำอะไรเบา ๆ มัน มันก็จะเป็นการคลายเครียดอยู่ ศิลปะหรือออกกำลังกายก็ ได้ แล้วถ้าเราเริ่มทำหนักเมื่อไหร่ จริงจัง มันก็จะเริ่มมีการ challenge เนาะ ครับผม
ก็จริง อืม อืม ใช่ อ๋อ วันนี้ขอบคุณมากเลยที่มาให้ไอเดีย เออ เราก็เข้าใจคำว่า "ศิลปะ" เพิ่มขึ้นแหละ อย่างน้อย ๆ เรานั่งอยู่บ้าน เออ ไม่เป็นไรค่ะ บางทีเรานั่งอยู่บ้านเฉย ๆ เราก็วาด ๆ ขีด ๆ เขียน ๆ ไปได้เนาะ
ครับ อาจ อาจจะผิดก็ได้ นะ ผมไม่แน่ใจเหมือนกัน <chuckles> ครับผม อา วันนี้ก็ขอบคุณเช่นกันครับผม สนุกที่ได้คุยนะครับ สนุกมาก สวัสดีครับ
ค่ะ ยินดีค่ะ ขอบคุณค่ะ